Uhum. Exatamente, exatamente. E e esse tema, eh, você aborda também no no seu livro? Tema de controle emocional, inteligência é é sobre isso, então, o conteúdo do dos seus livros? É sobre isso?
Sim. Sim, também. Aham. Eh, não não é não é sobre isso, eh, totalmente, não, mas, eh, indiretamente, sim. Indiretamente, isso é o é abordado em tudo que eu escrevo, porque eu acho que esse é é é é o o o a principal forma da gente crescer, é a gente ter realmente domínio das nossas próprias emoções, da da das nossas, eh, da nossa própria jornada de vida, né. Então, indiretamente isso é abordado em tudo o que eu escrevo. Eh, eu acho que é é é é é bem importante, né, não é nem questão de uma autoajuda, é de autocrescimento mesmo, de aprender com tudo que a gente vive.
Uhum. Hum. Uhum. Hum, sim. Muito legal. É muito legal isso. Hum. Sim, muito legal. Esse tema, ele é muito importante, né, infelizmente, por exemplo, as pessoas não não tiveram esse estudo no no colégio, né, e aí a gente tem <chuckles> tem a coisa mais importante na nossa vida que é a nossa cabeça, a nossa mente, e a gente não sabe como funciona, né, como o nosso cérebro é é programado pra, hã, viver, ali, o dia a dia, e e você uma vez que aprende e entende como ele funciona, as coisas ficam mais fáceis, né, a vida fica mais fácil. Porque você entende como como esse esse mecanismo, que é o cérebro, ele funciona, né, então ele é responsável por tudo que a gente sente, tudo que a gente vai conquistar, é ele que gera, né. É é muito interessante esse tema.
Verdade. Uhum. É. É verdade. É. Hum. Uhum. É, verdade. É, totalmente. Uhum, é eu creio que deveria ser uma matéria na escola realmente. <laughs> Pra para os nossos adolescentes já crescerem aprendendo isso, né.
E É, é muito interessante. E e <laughs> Pois é, né. Pois é, mas